Ну да, получается, что ес и с другой стороны, если ты не можешь оставить своё дело на неделю, неважно там ты владелец или ты работник, то что-то, э, что-то тут не так, да, наверное, нужно что-то менять по крайней мере или задуматься о том, что нужно что-то менять в этой с схеме.
Мгм. Да. Мгм. Ну, э, действительно, да, ну, наверное, это можно было бы сделать именно так, просто тот период был всё-таки такого фриланса, это в основном казалось заказчиков, им всегда что-то срочно нужно было. Вот, но это было очень наглядно по, м, простой причине, м, что однажды мы так вот я вот переживал и делал что-то, а оказалось, что для заказчика это вообще не приоритетная задача, 1 из 1 000 000. Вот он просто позвонил в этот день, когда у него было в графике п мне позвонить, нагрузил меня вопросами, и то, что я суетился, он даже не заметил, он даже не заметил, что проблема вообще существует или решена она, и даже не было никакого приоритета для этого, а я ее оценил.
Мгм. Понятно. Ну да, в этом в этом смысле, наверное, а, тоже можно и от этой ситуации подчерпнуть то, что нужно сразу спрашивать, а это насколько приоритетная, да, задача, например.
Мгм. Ну здесь есть хитрость, тут конечно, скажешь, что она супер важная, он даже вот кушать не может, то есть здесь всё-таки такие элементы манипуляции не стоит исключать, но, а, я про вот эти вот границы, что границы работы, э, можно установить и на это могут не обидеться. Просто вот эта версия, что я такой помогатор, и там ну также, как и в личной жизни, я, например, и в последующем на работе выключал телефон, в смысле, ну, ментально выключал
А. Понятно. Мгм. Мгм. Ну то есть на беззвучный режим, например, ты его ставил или это как всегда.
м, если мне кто-то звонил. Это это он в принципе всегда у меня, и я не брал трубки когда мне па ну, из из семьи кто-то звонил жена, там ещё кто-то
Мгм.
ну, то есть, если что-то сверхсрочное, она напишет, что там, м, алярм, алярм. Ну вот, а просто так болтать.
Ну и, наверное, да, в случае с, э, какими-то, а, личными, а, звонками и сообщениями, в первую очередь, наверное, человек должен знать, э, и на экстренные случаи, э, телефон экстренных служб, да, а, а. Ты как человек обычный, а ты же не не скорая помощь, да, ты не спасатель. Ты не можешь решить эти вопросы вместо этих служб.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, <chuckles> не ну здесь понятное дело, что. Да, ну, м, мне звонили, конечно, поделиться там своей болью или там радостью какой-то, но м мне чуть повезло, что там у у жены всё-таки там и рабочее воспитание было, она сама работала очень много. Но там мама может позвонить неожиданно, ещё что-то, ну при том, что она тоже ну работала же всегда. Вот. Но людям кажется, что в этот момент они должны с со мной чем-то поделиться.
Да да. Мгм. Мгм, поня
Но я к тому что механически гораздо проще было, но в противном случае я и не буду работать, у меня будет голова забита вот этими личными делами и я не смогу ничего сделать с собой.